Ừm, có chứ. Thứ nhất là, kiểu, ừm, sẽ nói về đến cái vấn đề là cân bằng giữa công việc và cuộc sống của mình đi. Khi mà mình thấy là cuộc công việc của mình đang bị quá là quá tải đi thì mình sẽ cố gắng là, kiểu, xong cái dự án này, mình sẽ cố gắng làm thật tốt trong cái dự án này này. Và khi mà dự án này đã xong rồi thì mình lại dành ra một cái khoảng thời gian cho bản thân mình chẳng hạn. Ví dụ như là xin một vài ngày nghỉ phép hoặc là vào cuối tuần ấy, mình sẽ đi đâu đó chơi đó, gọi là để chữa lành chẳng hạn. Ờ, đó, ừm, đúng rồi, và, kiểu, mình cũng rất là, gọi là, mình là một cái người cũng khá là quan tâm đến tình trạng sức khỏe tinh thần của bản thân. Mình mà cảm thấy như là cái tình trạng sức khỏe bản thân của mình đang, gọi là, ở mức không ổn rồi thì mình sẽ dành thời gian để tập trung vào nó để, gọi là, làm cho nó trở lại cân bằng trở lại ấy. Mặc dù có thể, ờ, là, kiểu, ờm, mình sẽ nghỉ ngơi một vài ngày đi, thì mình vẫn mong muốn là mình vẫn sẽ làm như thế để mà mình có thể, ờ, giúp mình cân bằng được cái bản thân mình lại ấy. Bởi vì là mình nghĩ là chỉ cái người nào mà có được cái tinh thần ổn định, thì cái hiệu suất người ta làm ra nó mới ổn định được mà, mới có thể tốt được mà, đúng không? Ừm.
À, à, đúng rồi. Ừm. Ừm. À. Wow, hay nha. Ưm, ừm. Thế hả? Ừm. Ừm. Ờ, đúng rồi, hợp lý nha. Đúng, chính xác, hoàn toàn đồng ý với điều đấy. Ừm, ờ, ừm, ngoài cái việc mà đi du lịch, ờ, hoặc là sau khi kết thúc một dự án chẳng hạn đi, ví dụ như là trong trường hợp cái dự án nó quá dài ấy và trong cái cái thời gian đấy mà bạn stress ấy, thì có cái cách nào mà bạn xử lý stress ngay trong công việc không? Ví dụ, ờ, cho mình một cái khoảng nghỉ nào đấy hoặc là làm một cái hoạt động nào đấy để mà xốc lại tinh thần ấy.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm hừm. Ờ, ờ. Ừm, đúng. Ừm, ừm, ừm, có nè, có nha. Thì đương nhiên là, kiểu, cái tình trạng này mình cũng đã từng cặp qua rồi mà, một cái dự án, ví dụ như cái thời gian của nó khá là dài đi. Và, kiểu, cái người khách hàng thì lại vô cùng là khó tính luôn ấy, gọi là, khiến mình, gọi là, stress điên lên luôn. Ờ, thì lúc đấy mình có thể, gọi là, chỉ là xin khoảng nửa ngày thôi, ờ, mình là, kiểu, cái công ty của mình có thể gọi làm remote được, ví dụ như là, kiểu, không cần phải đến công ty luôn, ừm, còn không cần phải chấm công luôn ấy. Bởi vì là, kiểu, cái, ừm, công việc của mình, ờ, là đúng rồi, là, kiểu, có thể đi lại nhiều, phải đi lại nhiều để chăm sóc khách hàng này, thì là, kiểu, công ty không yêu cầu cần phải chấm công luôn. Và kiểu mình có thể làm remote có nghĩa là, kiểu, vẫn làm việc nhưng mà không cần phải đến công ty ấy, thì lúc đó mình có thể là xin khoảng 1 ngày hoặc là nửa ngày để mà mình làm remote chẳng hạn, mình nghĩ là chỉ đơn giản 1 cách đó chính là mình thay đổi cái môi trường làm việc của mình. Thay vì là mình cứ đến công ty mình làm thì mình đi ra quán cà phê chẳng hạn, hoặc là mỉa mình ngồi ở nhà mình làm ấy, ờ, nó sẽ tạo cảm giác như mình khiến mình thoải mái hơn này, và mình cũng thấy là, kiểu, cái cách đấy cũng rất là ô kê luôn. Và bởi vì là kiểu làm remote mà không đến công ty ấy, nên là công ty cũng kiểu chả biết là mình có làm việc hay không ấy. Mình có thể, gọi là, nghỉ ngơi chợp mắt một chút xíu chẳng hạn, đó, thì mình có cái cách đấy.
Ừm. À, thế hả? Bằng cách nào? Vâng. Ờ. Ờ, kiểu đúng hông? Ừm. Ừm. À. Ừm, hợp lý nha. Ừm, hay, hay nha! Vâng. Ừm. Ừm hừm. <laughs> À, ô kê. Ừm, ừm, ô kê. Ờ, nghe cũng cũng khá là hay đấy. Thế thì, ờ, có một cái, ờm, vấn đề liên quan đến cái việc mà stress mà ảnh hưởng đến cái tinh thần của mình ấy. Thế thì bạn có bao giờ mà stress đến cái mức mà có những cái dấu hiệu về việc là bạn, à, thật sự là cơ thể hoặc là tinh thần nó không ổn định và nghĩ là mình cần dừng lại chưa?
Ừ. Ừm. Ừm, ừm, ừm.

Ừm. Ô kê, mình thấy là, ờ, cũng cũng có thể là một cái ý tưởng đấy, tức, ừm, sẽ giải thoát mình, đúng không? Ờ, tuy nhiên là, ừm, không phải trong thực tế thì cái việc đấy lúc nào nó cũng dễ. Ví dụ như là một cái công ty của bạn mà cái phúc lợi của nó khá là tốt, đó, hoặc là lương thưởng của nó cao đi, nhiều người sẽ chấp nhận cái việc là ô kê, đánh đổi, ờm, giữa cái việc stress nhưng mà mình sẽ có một cái nguồn thu nhập, ừm, gọi là, cố định và và n nó, gọi, ừm, rủng rỉnh một tí ấy. Đó, thế thì, ờ, có một cái cách nào khác ngoài cái việc là từ bỏ cái công việc đấy để mà xử lý, ơ, gọi là, xử lý stress không?
Ừm. Đúng rồi, ừm. Ừm, đúng rồi. <chuckles> Ừ, nhỉ? Ừm. Ừ, nhỉ? Ừm. Đúng. Ừm. Ừ. Ừm. <chuckles> Ờ, thực ra là kiểu stress là do cái môi trường toxic ấy, thì có lẽ là, kiểu, cách tốt nhất là, kiểu, mình nếu mà, kiểu, không chọn cái vấn đề là đi ra khỏi công ty l nghỉ việc đi, thì có lẽ là cái vấn đề là mình cứ kệ đi, kệ mọi người đi. Ờ, mình, gọi là, cứ quan tâm vào bản thân mình thôi, kệ mọi người nói gì, kệ người ta, người ta, gọi là, ừm, ừm, gọi là, cô lập mình thì thôi kệ, mình tự cô lập người ta đi, chả cần phải, gọi là, quá là phụ thuộc hay là, kiểu, để ý sức lực người ta làm gì cả đâu. Mình cái chính kiểu, mình, ờ, rọi là, thể hiện được cái năng lực của mình ra ở trong công ty, ờ, công ty thấy rằng mình là một cái người có năng lực xuất chứng, năng lực tốt, xuất sắc luôn ấy, có khả năng có thể ra được cái hiệu suất công việc cao này, thì công ty sẽ phải muốn giữ mình lại mà, có đúng không? Nó không thể nào mình, kiểu ờ, đó thì nếu mà, kiểu, nhìn thấy được một cái người sếp công tâm chẳng hạn đó, thì có thể là ta sẽ bỏ qua những cái vấn đề khác và người ta chỉ quan tâm và năng lực của mình thôi này. Đó thì người ta vẫn sẽ, gọi là, trọng bạn bình thường thôi.
Ừm. Ừm. Ừm. À. Ờ. Ừm. À. À, đúng rồi ha. Ừm. Ừm. Ờ, hợp lý. Ừm, OK. Ờ, mình thấy là có vẻ là bạn, ờ, cái cái tâm lý khá là vững, ơ, đúng hông? Để mà đối diện với
<chuckles> Đấy là lúc cho lời khuyên đấy. <chuckles>
Ô kê. Ờm, thế thì, ờm, trong văn hóa công sở ấy thì bạn có nghĩ là cái việc mà mình, à, ờm, mình nếu mà như mà mình xin giảm tải ấy, giống như là trường hợp của bạn ấy, ờ, vì công việc quá nhiều gây ra stress cho mình và trong trường hợp đấy mình xin giảm tải, hoặc mình xin được s chia sẻ bớt cái phần công việc đấy cho ai khác ấy, thì nó có một là một cái điều mà, ờ, nó gọi là, mất mặt không?
Ừ.